<clears throat> あ、早いですね。ええ、そうなんですか。なんでそんな早くから、こう、活動されてるんですか？
<laughs> そうなんです。で、あの、あ あ、それは、あの、ま、い今、在宅のリモートワークの仕事をしているんですけれども、やっぱりあの、ちょっと以前の仕事のパターンがですね、あの、夜型で、まあ、ゆう夕食もちょっと家族と別になってしまったりとか、あの、そゆことも時々ある生活だったので、ま、ちょそれを大きく改めなければいけないなと思って、今、朝方の生活のパターンにしてるんですね。
はい。 あ、はいはい。 うん、うん。 そうでしたか。 ああ。 ああ。 ああ、でもいいですね、そういった習慣づけ。朝方の方がいいんじゃないかなって思います。
はい。 うん、そうですね。僕もうん。
むずうーん。そういうあ、は、うん。あ、いや、それって朝型急に夜型だったのに朝型にするって結構大変じゃないですか？
であ、ああ、どうぞ。うん。 そうですね。ただ、その動機づけなったのが、やっぱりその、自分のひとりの時間っていう、何も誰も喋っていないあの、静かな時間に、ま、じっくり物を考えたりとかっていう時間を取ると、やっぱり相手にも少しはこう、なんてんでしょうかね、あの、ああ、余裕を持って接することができるというのがやっぱりあって
ああ。 なるほど。なるほど。 うーん。 ああ。 うーん。 はい。 はあ。 なるほど。
ううん、ってういのがやっぱり